بُصي أنا عندي مشكلة بصراحة حاسة إن أنا مُستهلكة الفترة دي جدًا يعني، معنديش وقت خالص لنفسي، مش عارفة إن أنا أقعد كده مع نفسي أعمل حاجة مثلًا باحبها، الوقت كله مضغوط، مشغوليَّات، ولاد، مدرسة، شغل، كل حاجة حواليّا بتضغطني، ما بالاقيش وقت إن أنا أعمل حاجة لنفسي خالص يعني، ومحتاجة أعرف يعني أعرف نصيحتِك في الموضوع ده، أتصرف إزاي؟ أعمل إيه؟
أكيد طبعًا موضوع إنِك ما تلاقيش وقت لنفسِك، وتبقي طول الوقت مضغوطة ما بين مهامِك الولاد والبيت، و آآ منسية وناسية نفسِك في وسط كل دوّة حاجة طبعًا تخليكِ مضغوطة، لإن إنِك تلاقي وقت لنفسِك ده هيفرّغ طاقة كتير كبيرة جواكِ. هيخليكِ ترجعي بنشاط وبحيوية، وتقدري كمان تدي للي حواليكِ حقوقهم. ففكرة إنِك ما تلاقيش حقِك وما تاخديش حقِك دي طبعًا حاجة صعبة أوي عليكِ، و أنا مقدَّرة جدًا إحساس اللي أنتِ ممكن تكوني حسيتيه. بس احكي لي أكتر. أنتِ بتحسي مثلًا إنِك عندِك هواية معينة وأنتِ باعدة عنها؟ أو ليكِ مثلًا فيه حاجة مرتبطة بيها وحاسة إنِك مقصّرة فيها مش لاقية نفسِك معاها مع اهتماماتِك بالبيت؟
بالضبط. آه بُصي أنا من زمان أوي وأنا باحب الرسم والتلوين، يعني باحس إن هي دي المساحة بتاعتي الآمنة اللي أنا باطلّع فيها طاقتي كده و وبتديني إحساس بالبهجة يعني فكرة الألوان حتى في حد ذاتها، وبتعكس كمان مشاعري. آمم، ويمكن الموضوع ده اتعزز كمان لما دخلت كلية الهندسة فبقت ال الهواية بتاعتي مرتبطة كمان بمجال شغلي. لكن مؤخرًا بقى الوضع بقى صعب جدًا يعني، عارفة اللي هو معنديش وقت أعمل حاجة، ولو عندي وقت الولاد بتبتدي بقى إنها تلعب في أدواتي، آآ، وأفضل بقى طول ال يعني حتى لو قررت عرفت أخطف كده نُص ساعة والّا حاجة، أفضل مثلًا النُص ساعة دي أدوّر على الsketch بتاعي، أدوّر على الألوان بتاعتي فين، أنا كنت حطاها هنا. بالضبط، فالوضع فعلًا بيضغطني بقى أكتر ويبقى بدل ما أنا مثلًا الوقت اللي المفروض أعمل فيه حاجة بت أنا باحبها و و وأرفَّه كده عن نفسي وأطلّع الطاقة السلبية اللي جوايا، بتزود لي أصلًا طاقة سلبية لأن أنا باتضايق لمّا ما لقيش حاجاتي في مكانها وألاقيها كمان ضايعة، ف الوضع كله بيستنفذني فعلًا.
جميل. ياه! صعب أوي كده. آه. طبعًا من حقِّك إن هو يتستنفذِك. كُونِك كمان لمّا بتلاقي الوقت ما بتلاقيش حاجتِك وتبدئي تدوّري عليها وتحسّي إن هي مش مترتّبة في مكان مناسب يسهِّل عليكِ إنِّك توصلي لها وإنِك تمارسي هوايتِك وتستغلي الوقت ده، لإن أكيد طبعًا في وِسط المهام اللي حواليكِ كُونِك إنِّك لقيتِ وقت، ده أكيد بيبقى ضيّق جدًا. فلو ضيّعتيه في إنِّك عمّالة تدوّري على الألوان فين والsketch فين، آآ هيضيّع منِّك الوقت وأنتِ ما وصلتيش للتفريغ وحتّى لو وصلتِ لهم، بعد ما تكوني استنفذتِ طاقة في التدوير، هتبقي أُرهَقتِ نَفْسيًا، كُونِك ما لقيتيش حاجتِك في مكانها، دي برضه حاجة هتضايقِك. ف طَب قولي لي طيب، هل أنتِ في مواعيد معيّنة في حياتِك أنتِ ملتزمة بيها آآ أساسية في كل يوم دي ما ينفعش تتغيّر؟
آه طبعًا، يعني مواعيد نزول ال الولاد من المدرسة، مواعيد نزولي أنا الشُغل آمم يعني معاد إن أنا بارجع فيه من الشُغل برضه، المواعيد دي بالنسبة لي ثابتة. مواعيد الدروس بتاعة الولاد، مواعيد التمارين، أي معاد بيت تستلزم مجهود بالنسبة لي المواعيد دي ثابتة أنا ما باعرفش إن أنا أ أغيّرها. عايزة أقول لِك يمكن كمان الموضوع ده ما فيهوش مرونة. يعني عايزة أقول لِك إن لو مثلًا الcaptain هو اللي بيبقى عنده بس الحق إن هو يغيَّر المعاد ويحُط معاد التمرين في معاد تاني، أنا ما ب يعني إحنا مثلًا ما بيبقاش لينا الحق إن إحنا نعترض. فآمم، للأسف بالنسبة لي آآ يعني دي الحاجات الأساسية في يومي اللي أنا بقى بادور حواليها، يعني الحاجات دي تِثبَت وأنا أي حاجة تانية بالضبط، بالضبط.
حلو أوي. يعني ده الجدول الثابت بتاعِك. جميل جدًا. يعني كويّس أوي إن أنتِ عارفة تحددي مواعيد ثابتة، علشان من خلالها تقدري تطلَّعي الوقت بقى اللي تمارسي فيه أو ت يعني تبحثي حوالين الجدول الأساسي بتاعِك على وقت فراغ للهواية أو لنَفْسِك. كون مش بس هواية إنِك تلاقي وقت ل لرفاهية نَفْسِك. فقولي لي طيّب، ال الهواية بتاعتِك زي الرسم كده ما بتقولي أو التلوين، بتحسي إنِك بتبقي محتاجة وقت فيها قد إيه علشان توصّلِك للارتياح النفسي أو إنِك تكوني شبعتِ منها؟ بتحتاجي وقت قد إيه؟
بُصّي أبقى يعني يعني ما باقولش الحقيقة لو قُلت لِك إن أنا بابقى حاسة بوقت معيّن يعني، أو إن هي بتتضبط بوقت معيّن. باحس إن أنا م آآ على حسب الmood بتاعي، في وقت بابقى ضغط اللي أنا في باتعرض له شديد أوي، فأنا محتاجة فترة طويلة للتعافي وأنا بالوِّن أو وأنا بارسم، يعني ممكن ساعة ونُص ساعتين علشان أقدر أشوف معالم للحاجة اللي أنا باعملها، خصوصًا إن حتّى لمّا بالاقي الوقت ده بابقى دايمًا م في بقى ويعني الولاد بتبتدي تقاطِعني في النُص اللي هو فما بابقاش مركزة ك يعني تركيز كامل. وأوقات تانية بابقى مجرّد نُص ساعة تبقى كفيلة بالنسبة لي اللي هو عارفة كأني بس فرحانة إن أنا عرفت أعملها، مش شرط إن أنا أستغرِق فيها. بالضبط يعني، فبيبقي فالموضوع بالنسبة لي بيبقى يعني مطاطي كده على حسب الmood اللي أنا فيه، على حسب الحالة اللي أنا فيها. أوقات بالنسبة لي لو قعدت بس ولوّنت رُبع صفحة أنا كده عملت إنجاز اليوم ده لأن أنا كنت مضغوطة. وأوقات كتيرة بابقى حاسة إن أنا مضغوطة أكتر، لأ يعني ممكن آخدها كمان كحِجَّة علشان ما أقومش أشوف اللي ورايا، ف مش عارفة بصراحة، مش عَندي ما عَنديش رد آآ ري آه ما عَنديش رَد قاطع على سؤالِك في الموضوع ده.
عَندِك حق. أيوَه، لقيتِ وقت ف إمم. هي فكرة كمان أيوَه. حسيت، حسيت دوّة وفهمته منِك أوي و وفكرة كمان إن أنتِ يكون ممكن في بعض الأوقات نُص ساعة تكفّيكِ، وفي بعض الأوقات لأ، محتاجة أكتر ساعة ساعتين، دي مرونة كمان، لإن دايمًا مع إلتزاماتِك مش كل يوم هتلاقي نَفْس الوقت أنتِ محتاجاه. ف طيب خليني أقول لِك كده بعض الاقتراحات اللي ممكن من خلالها إنِك تلاقي وقت لنَفْسِك. بس قَبْليها لازم تِعرفي قد إيه إن مهم جدًا في يومِك إن يبقى وِسط كل الزحمة دي، وِسط مهام البيت والولاد وال والحياة العملية، إن يبقى في حاجة بتاعتِك أنتِ، تخصِك أنتِ. دي حاجة مهمة جدًا، مع الوقت هتحسي قد إيه ممكن تأثَّر على طاقتِك ونشاطِك، وراحتِك النَفْسية كتير كتير جدًا. ف لو تقدري بَقى تنظمي وقت بسيط كده مختلف ما بين كل يوم والتاني، لإن زي ما أنتِ فِهِمت منِك جدول ال الأساسي عندِك فيه ساعات تمرين، فيه ساع أساسية المدرسة كل يوم. فمثلًا لو فَكّرتِ في الأيام اللي الولاد فيهم عندهم تمرين، أنتِ بتروحي تودّيهم التمرين وتقعدي معاهم. لو أنتِ أخدتِ معاكِ كراسة التلوين بتاعتِك وخَدتِ الألوان وقَعدتِ وأنتِ ب وهُم بيمارسوا التمرين بتاعهم، إن كان التمرين ساعة أو نُص ساعة أنتِ في الوقت ده قاعدة بترسمي أو قاعدة بتلوني.
ياريت. فاهماكِ. صح.
آآ هل آآ تِقدَري تعملي كده وهتحسي في إن الجو مناسب ليكِ إنِك تِقدَري تمارسي هوايتِك أثناء ما الولاد بيكونوا بيتمرنوا؟
بُصّي، هو أنا ما فكّرتش في الموضوع ده قبل كده، آآ يعني أنا دايمًا بالنسبة لي منطقة الن يعني التلوين بالنسبة لي هو مكان هادي، المكتب بتاعي، آآ الأدوات مرصوصة قُدّامي، كل الألوان مفروشة كده قُدّامي، ما فكّرتش قبل كده إن أنا ألوِّن في مكان مفتوح، بس المكان اللي إحنا بنِحضَر فيه التمرين، يعني الولاد بتبقى في الملعب وفي مكان كده فيه ترابيزات، فأنا ممكن فعلًا أحُط حاجتي وأقعد و وألوِّن يعني، بس آآ تِفتكري تِفتكري ده فعلًا هيبقى مُجدي بالنسبة لي وهيطلَّع فعلًا الطاقة السلبية اللي جوّايا والّا لأ، أنا حاصرة بس تفكيري في في إن أنا لازم مكان هادي؟ يعني مش عارفة.
هو فكرة إن يكون مكان هادي هي فكرة كويسة، لكن لو حاولتِ إن أنتِ تنسّقيها ما بين اليوم اللي فيه تمرين بتلوّني معاهم، وبتستغلّي الوقت ده بَدَل ما يضيع منِّك وأنتِ قاعدة ما بتعمليش حاجة واليوم اللي ما عندهمش فيه تمرين، تُقعُدي بَقى في البيت في مكانِك الهادي في قعدتِك المريحة وتُقعدي ترسمي آآ أو تلعبي بالألوان بالشكل اللي يكون الألوان متاحة عندِك أكتر وتِفرِديها بَقى زي ما أنتِ حابّة. أنتِ عارفة كمان أنتِ ممكن وأنتِ في ال في النادي وقت التمرين، ممكن تستعملي سماعات وتشغّلي مثلًا موسيقى هادية أنتِ بتحبّي تسمعيها، هتحاولي من خلالها إنِّك تست يعني تستدعي ال الجَو الهادي. هتِفصِلي عن اللي حواليكِ وتِسمَعي مزّيكا هادية وأنتِ بتلوّني مثلًا. دي حاجة من الحاجات اللي ممكن تعمليها. بس قبل كده، مهم جدًا إنِّك تحاولي تحافظي على أدواتِك كُلّها تبقى في مكان بعيد جدًا عن مُتَناول الأطفال. يعني رفِّك يبط بعيد مثلًا، آآ عالي، آآ بيبقى بعيد عنهم خالص أو تجمّعيها دايمًا في شنطة تبقى مقفولة دايمًا ومُحكَمة الغَلق عشان خاطر ما يبقاش سهل عليهم لا يفتحوها ولا ي ي ياخدوا حاجتِك. عشان موضوع إنِّك تِفضلي تدوّري على الحاجة وقت ما تلاقي وقت الفراغ بتاعِك إنِّك تمارسي الهواية بتاعتِك، ده أكيد طبعًا بييجي على نَفْسيتِك. فتقدري تعملي كده؟
فاهماكِ. إمم. فعلًأ أنتِ بُصّي، أنتِ عندِك حق. يعني فكرة إن أنا أحُط الحاجة بتاعتي على رَف عالي دي ما جاتش في دماغي قبل كده، أنا دايمًا بالنسبة لي الحاجة لازم تبقى محطوطة على المكتب بشكل معيّن كده آآ سهل ليّا إن أنا أوصل لها، بس في نَفْس الوقت أنتِ عندِك حق، الولاد بتوصل لها وبتضيّع أصلًا حاجتي وده أصلًا بيوتّرني أكتر. أمّا بقى الجَو اللي أنتِ اقترحتِ عليه إن أنا أحُط نَفْسي فيه ده أيام ساعة التمرين إن أنا ألبس سماعات، أنا حاسّة إن الموضوع ده فعلًا هيفرق معايا. يعني هو هيفصلني عن المكان وكمان فكرة إن أنا هابقى في مكان فيه هوا كده، و لإن إحنا في نادي فمكان مفتوح، ممكن كمان يساعدني إن أنا أطلَّع فعلًا الطاقة السلبية، وينفع يعني، أنا فعلًا هاحاول أجرّب الموضوع ده ب إمم. يعني أنا بجد لما اتكلِّمت معاكِ النهاردة حاسّة نَفْسي أهدى شوية وبقيت قادرة إن أنا ألاقي يعني مفاتيح للتوتُّر اللي أنا بع حسّيته وضغطت بنَفْسي بيه يعني هاحاول أعمل ده وهارجع تاني أقول لِك نصيحتك عَمَلِت إيه، شكرًا ليكِ.
طَب جميل. دي حاجة جميلة. عفوًا، على إيه؟ أنا موجودة معاكِ أي وقت.